Ja, absolut verständlich. Oh Mann, das ist ja wirklich äh, ja, man steckt so im Zwiespalt, kann ich mir vorstellen. Und, äh, wie du grade gesagt hast, das ist ja echt 'n Riesenschritt und man lässt Sachen hinter sich, und klar, ist es dann nicht grade hilfreich oder halt macht's noch schwerer, wenn dann, äh, so eine Reaktion kommt, klar. Es wäre natürlich toll, wenn sie versuchen würde, dich sogar vielleicht zu unterstützen, obwohl sie nen natürlich auch 'n bisschen traurig dann vielleicht ist, aber genau. Ähm, hast du schon mal mit ihr darüber gesprochen bis jetzt?
Hm, also, ich habe ihr, als wir jetzt eben diese Diskussion hatten da habe ich ich habe versucht, eben dann so positiv zu sagen: „Hey, freu dich doch auf die ganzen coolen Fotos, die ich dir schicke.“ Und, ähm und dann war sie nur so: „Ja, ich freue mich gar nicht, ich habe dort schon alles gesehen. Als mein Mann eben drüben war, hat er ganz viele Fotos geschickt, so.“ Und da habe ich gemeint: „Jetzt also, das ist dann einfach nur so ne negativ.“
Mhm. Ja.
Und dann habe ich ihr nur gesagt also, das war über WhatsApp, wir haben tel noch nicht telefoniert. Ähm, da habe ich ihr dann geschrieben und habe gesagt: „Im Großen und Ganzen ändert sich eigentlich gar nichts. Wir haben seit Jahrzehnten Kontakt über WhatsApp, indem dass ich dir Fotos von meinem Alltag schicke. Wir telefonieren ab und zu und wir schreiben eher.“ Ich habe gesagt: „Viel ändert sich im Ende also, im Großen und Ganzen ändert sich eigentlich nicht viel. Wir sehen uns“
Mhm.
„ja, einmal im Jahr, vielleicht alle 2 Jahre so. Ich bin eben zu viel unterwegs.“ Ich bin nie bei Familienfesten, Geburtstagen oder so dabei, alles nicht. Also, das ist eben nichts Neues. Ja, ich glaube oder ich hoffe, dass sie da einfach so 'n bisschen, ja, realisiert, dass ja, dass sie's noch schwieriger für mich macht und eben auch, dass sich trotzdem dennoch eigentlich auch mit uns beiden jetzt nicht viel ändert, wenn ich gehe.
Mhm.